أنا باقول لِك أنا ضغطي علا بيوصل ل200، أنا واحدة ولدت دخلت المستشفى عشان أولد، مع إني كنت المفروض أستنى شوية، عشان أنا ضغطي كان وصل 170، ابني علّى لي ضغطي من وهو في بطني، عايزاني أجرّب تاني؟ اتقي الله، اتقي الله كده.
<laughs> أنا قُلت يعني عشان لو نفْسِك في بنوتة يعني والّا إيه. <laughs>
آه، أنا راضية وبُصّي يعني أنا أنا أوقات باقول لابني: "أنت بُصّ أنت جاي تكفّر عن ذنوبي." يعني لو ده السبيل أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أكفّر عن ذنوبي قبل ما أموت، يعني يمكن ألاقي حاجة حلوة بقى أما أروح هناك.
<laughs> بجد؟ آه. <chuckles> <chuckles> إمم.
أكفّر في الدنيا. <laughs> صعب، صعب. يعني بُصّي أنا آجي أتفرّج عليكِ كده أنتِ في المستقبل كده، أنا بقى جاية لِك من المستقبل، بس أنا هستناكِ للمستقبل بتاعِك وأتفرّج عليكِ كده لمّا يبقى معاكِ بنوتة أو ولد إن شاء الله كده
أشوفِك بقى هتشدّي لي شعرك أنتِ طبعًا دلوقتي بتكوي لي شعرِك وبتعملي BaByliss، لأ مش عارف إيه، أتفرّج أنا بقى على ال-الأطمة اللي هتتربط. ماشي؟
شعري وقف. بُصّي أنا عايزة أقول لِك على حاجة، أنا كده، كده من دلوقتي شعري وقف، صدّقيني، يعني وش عندي شعر أبيض، أنا مش متخيّلة أنا باقف قدّام المراية ساعات بابُصّ لشعري بيقولوا إيه: "هو أنتِ ليه شعرِك كإنِك واحدة خلاص يعني، آآ م من بُكرة هتطلعي على المعاش." بجد. ظهر، ظهر وبقى بيخوّفني ساعات. <chuckles>
<chuckles> الش الشعر الأبيض ظهر؟ مش لوحدِك على فكرة. أنا شِبت من ساعة ما خلّفت. <laughs>
آه. قولي لي بتستخدمي نوع صبغة والّا إيه؟ <laughs>
آه يا والله ولا باستخدم ولا أي حاجة، هو كده وخلاص، صبغة إيه بقى؟ ما سألتش. ما اهتمتش إن أنا أسأل الصراحة. كان الواد على إيدي أساسًا، بس. إمم، هاعمل إيه؟!
إمم. آه، آه. أصلًا. <chuckles> إمم.
باروح كده اللي هو يا جماعة اصبغوا لي الشعر وخلاص، بس شكرًا على كده. هاعمل إيه بس.
طيب أنتِ إيه الحاجة اللي بتح بتحبي تعمليها مثلًا بتجيب لِك شوية هدوء كده أو راحة؟

عارفة إيه هي اللي أنا عايزة اعملها حاليًا دلوقتي بسبب الضغط بتاعي؟ زي ما أنا عاملة كده دلوقتي قافلة الباب عليّا بالمفتاح، ماشي؟ آه دي أطفي النور أو يا سِتي خلّي النور والع عشان ما نتلبسش أمين كده ماشي؟ وأبقى غمضة عيني كده وما حدش يكلمني ولا أكلم حد.
<chuckles> آه. إمم راحة.
أنا هابقى كده مبسوطة ومرتاحة جدًا بجد والله.
مضبوط <chuckles>
مش بابالغ بجد، بس أنا عايزة أقول لِك أنا الراجل أصلًا جاي بيقُول لي:" أنا سامع صوتِك بتزعقي، أنا جاي في الشارع م سامع صوتِك وأنتِ بتزعقي،" أنتِ متخيلة؟
إمم. <chuckles>
فاللي هو أنا عايزة كده اللي هو إيه؟ أنا مش عايزة أعلِّي صوتي أصلًا، مش عايزة، أنا مش عايزة أعلِّي صوتي، أنا سِت مؤدبة ومحترمة، ليه بتخرّجوني عن شعوري وأطلّع قِلّة الأدب ال اللي موجودة جوا؟ ما تخليها مدفونة لازم تطلعوها.
أنا مش عايزة. <chuckles> <chuckles> قُولِي له ابنك يا حبيبي، ابنك <chuckles>
ولو برضه بُصي أنتِ حتى لو قُلتِ ابنك ما فيش حاجة اسمها إن أنتِ تزعقي، ما فيش حاجة اسمها مش عارف إيه، وتيجي بقى أهو وأنتِ وهو يقعد معاك 5 دقايق والله ما بيطيقه و حتى، أهو يالّا من الآخر.
إمم. برضه بيزعّق <chuckles>
بيزعقوا علي أقل حاجة والله يا أختي والله العظيم بجد، طَب يعني نخرج بقى من ش من جو الكآبة والتشاؤم بتاعي ده، قُولي لنا أنتِ كده لسه نوغة ولِسّه شباب كده، إدّيني كده من الطاقة ال ال الإيجابية بتاعتكم كده بتاعة الشباب كده، إيه بقى أكتر حاجة ممكن تفرّحِك يعني؟
آه. يالّا. إمم. بُصي، إن أنا أنام 12 ساعة <chuckles>
إمم. الله! طاقة شباب مش عايزة أقول ماشي ها؟
<laughs> وبعدين أصحى كده أفطر حاجة بسيطة كده sandwich جبنة بقى بلانشون، و وأقعد عارفة أرفع رجلي كده على الكنبة وأفضل قاعدة، تعدّي الساعة 15:00 16:00 الضهر وبعدين أخرج أتمشى.
أيوه. أيوه.
بُصي أنا ده يومي، يومي ال ال المثالي، وبعدين مش مشكلة ه هاتعشّى أي حاجة، بس أنا نِفْسي إن أنا أنام.
أيوه. لا والله. طَب وحتّة الغدا فين؟ هتتغدّي إيه طيب اشجيني؟
<clears throat> أنا ما باتغدّاش، أ قصدي يعني بُصي أنا الصراحة عادةً يعني لو فطرت ما باتغدّاش، ولو اتغديت ما بافطرش، فاهمة؟ يعني لو ما فطرتش باتغدّى لو <chuckles> يعني أنا بآكل وج وجبتين بس في اليوم.
آه. يعني أنتِ بتبقي

يا أنتِ يا بتاكلي ساندوتش جبنة على لنشون، يا بتتعشي إيه طيب والّا بتاكلي إيه تاني؟
يا يا باتغدى، باتغدى آآ غدوة كده خفيفة، اللي هي مثلًا س آه، مثلًا، أو قصدي يعني غدواية خفيفة، اللي هي إيه، اللي هي ساندويتش مثلًا بس محشي مثلًا بانيه، أو ساندويتش قطع فراخ اللي هي س ساندوتش شاورما كده، والعَشا بقى بالليل هو ده بقى اللي يبقى البانيه.
مكرونة وبانيه. آه. هو أنتِ أيوه، أيوه، ادّيني بقى العَشا بقى، أنا مستنية حاجة دسمة في الموضوع.
اهم. أيوه، أيوه، ما هو بقى العَشا ده بقى اللي يبقى تقيل، يعني أنا في نوع Steak بيتباع، باحبه أوي، باشتريه، بُصّي هو غالي، ما باشتريهوش كتير. <laughs>
أيوه. آه. أيوه. أيوه، الميزانية تخرب يا اسطى عادي آه.
<laughs> بس أمّا باجيبه، ومع شوية بروكلي وMushroom جمبه، وبتاع خيار، وبُصّي بقى حطي بقى شوية سمنة بقى
امم. أيوه. امم، خيار مخلل والّا خيار عادي؟
الاتنين، اللي أنتِ عايزاه، بس خيار عادي، أنا باحط خيار عادي. وبعدين بقى إيه، شوية سمنة بقى كده معاه وتقعدي بقى تغرّقيه بقى، مع شوية توم و واسمه إيه البتاع التاني ده اللي هو ال آمم الRosemary.
إمم. أيوه.
وتقعدي بقى إيه تغرّقيه، تغرقيه، تغرقيه لحد لمّا يستوي، تقطعي كده من جوّه آه. جامد.
آه. أنا وجبة زوجي المفضلة، تجيبي الSteak تعمليه بتوم وبزعتر والّا Rosemary ده، والزبدة بقى، بس هو بيحب الزبدة مش سمنة، و وتقدّمي له بقى مع خضار sauté بقى، نفْس ال الكلام، ال الأكل العيانين اللي أنتم بتاكلوه ده.
امم. امم. آه بالضبط. ده أكل عيانين! حرام عليكِ.
أنا أنا ما ليش في الخ إيه خضار sauté وبتاع، إيه ده؟!
أُمّال أنتِ عايزه تحطي جنبها إيه؟
آكل الSteak كده ماشي، أقول لِك ماشي، إنما آكل خضار sauté ليه؟!
أيوه ماشي ما أنتِ هتا ما أنتِ هتاكلي الاتنين يعني، بس الخضار الsauté برضه عشان تبقى الوجبة متوازنة شوية والّا إيه؟
لا، لا، لأ، ما ليش أنا في الكلام ده، أنا أحب آكل رز، أنا عايزه آكل، م آآ، مكرونة، عايزه آكل حاجة كده، Carbohydrate كده تغذ تشبّعني وتأكّلني، وعايزه البروتين برضه، بروتين كفاية كده بالنسبة لي، آه، إنما خضار، هنقضيها خضار بقى وبتاع، بروكلي إيه يا جماعة؟! والله ما أنا عارفة أنتم بتاكلوا البروكلي ده إزاي أصلًا؟! بيوجع البطن، ده ر كفاية ريحته أصلًا بالنسبة لي.
لا، لا، لا، لا، أنا عايزه البروتين. <chuckles> امم، ما هو يعني <laughs> على فكرة أنا باحب البروكلي جدًا، طعمه حلو، من وأنا صغيّرة كنت باكرهه، وبعدين كبرت ودقته بجد وحبيته. <chuckles>
بتقولي إيه؟
ما بيت
لأ، ما باكلش قرنبيط.
امم، ماشي، هو دايمًا كده اللي ياكل لي بروكلي يقول لِك ما باحبش الأرنبيط، ماشي، عاملين نفْسكم ولاد ناس أوي High Class أوي، ما ليش في القرنبيط، باكل البروكلي خلّي البروكلي ينفعكم.
<laughs> أنتِ أنتِ بتحبي القرنبيط؟

أهلاً، مساء النور، شو أخبارِك؟ شو أحوالِك؟ <chuckles>
مساء الخير. مِنيحة، مِنيحة، مِنيحة، مِنيحة، مِنيحة، مِنيحة، مِنيحة، مِنيحة.
<chuckles> إيه؟ آآ أنا زي الفُل، أنتِ إيه أخبارِك؟ رجعنا تاني، كانت وحشاني
عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ رجعنا تاني؟ <laughs> إمم.
لقاءاتنا الجميلة. <chuckles>
ما كانت وحشاني وال <laughs> على رأيِك والله، المهم آدينا رجعنا يا عم، يالّا نعمل إيه، المهم كُلّه تمام؟
إمم. كُلّه زي الفُل. قولي لي بقى
الحمد لله، إمم.
إيه الحاجة اللي لسّه بتفرّحِك، رغم مرور السِنين؟
آه. ما فيش حاجة، ما عادش في حاجة بتفرّح.
لأ، ما تقوليش ك <laughs> كنت كان عندي إحساس إن أنتِ هتقولي كده.
بُصّي، قنبلة تشاؤم دلوقتي، أنتِ جاية لي في وقت كُلّه تشاؤم أصلًا، فاللي هو بُصّي، هتلاقي كُلّه إجابات كده سوداء، بُصّي، كل حاجة سودا.
ما تقوليش <chuckles> أكيد في حاجة، أنا قُلت أسألِك، عشان أكيد في ح
عارفة، بصيص الأمَل حتّى، يعني أمَل الله يرحمها، خلاص ماتت يعني، آه، وهي ماتت فعلًا الله يرحمها.
مش موجود <laughs> آه. أكيد في حاجة.
آه ياني. طَب بما إن يعني الموضوع بُصّي، أكتر حاجة ممكن فعلًا تفرّحني حتّى دلوقتي، فكرة اللمّة مع أهلي والصحاب والكلام ده، يمكن أكتر حاجة ممكن تفرّحني حاليًا دلوقتي، بجد والله.
إمم. أنتِ بقى لِك بقى لِك قد إيه ما نزلتيش مصر؟
آه، بقى لي سَنتين، بس يمكن دي أول مرّة أبعِد السَنتين مرّة واحدة كده عنهم فجأة. آآ طبعًا بالنسبة لأي حد في الغُربة سَنتين، إيه يعني سَنتين يعني؟!
إمم. آه فهمت. لأ ليه؟ ده في ناس يا بنتي بتنزل صدّقيني كل كل سَنة أو كل 6 شهور بينزلوا
آآ إمم. ف